ค่ะ ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย เอ่อ ขี้เกียจมากเลยค่ะ มันจะมีช่วงหนึ่งที่เรานะคะทำงานหนัก ทำแบบว่า เอ่อ เป็นงาน Freelance เนาะ ทำเช้า เย็น ดึก อย่างเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้เราก็อยากพัก อยากพักเนี่ยคือเราไปเที่ยวต่างจังหวัด คือแบบไปอยู่หลายอาทิตย์เลย จริง ๆ ก็แบกคอมไปด้วยนะคะ ซึ่งมันก็ไปนอนที่ที่แบบมีไวฟาย บางทีก็ไปนอนโรงแรม Hostel อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยไปเที่ยวด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็ทำให้แบบ เอ่อ ไม่ ไม่ค่อยอยากจะทำสักเท่าไร ค่ะ ก็เลยอยากจะ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ ฝึกนิสัยตัวเองใหม่ว่า อยาก อยากที่จะขยันทำงานให้มากกว่าเดิมอะค่ะ พอจะมีวิธีในการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยขยันขึ้น อาจจะเป็นก้าวเล็ก ๆ อะไรแบบนี้บ้างไหมคะ ที่สามารถทำได้ทุกวัน? อา
อืม ค่ะ ก็เข้าใจได้นะคะ แล้วก็อันดับแรกต้องขอชื่นชมก่อนค่ะ อย่างน้อย ๆ เนี่ยคือคุณก็ อ่า มีแบบความตั้งใจที่อยากจะปรับเปลี่ยนนะคะ โดยการที่มีความขยันตั้งใจทำงานขึ้นแบบเนี้ย นี่ก็ถือว่าเป็น อ่า ก้าวแรกแล้วก็สัญญาณแรกที่ดีมาก ๆ นะคะ ทีเนี้ยค่ะ ก่อนที่จะ อ่า ให้คำแนะนำ ก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งก่อนอะนะคะว่า แล้วตอนเนี้ยค่ะ เหมือนแบบตารางเวลางาน สิ่งที่คุณทำอยู่ในแต่ละวันน่ะ คุณช่วยเล่าให้ฟังคร่าว ๆ ได้ไหมคะว่า ทำงานกี่โมง กี่ชั่วโมง อะไรแบบเนี้ยค่ะ?
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ก็เพราะว่าเราเนี่ยนะคะเป็น Freelance ใช่ไหมคะ เขาก็จะไม่ได้แบบ ฟิกซ์เวลาว่า ต้องเข้ากี่โมง เลิกกี่โมง ก็จะได้ อ่า จำนวนงานตามช่วงเวลาที่ ข เราเนี่ยเข้าไปทำอะนะคะ ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะตื่นมาประมาณ 6 โมงเช้าเนาะ ตื่นมาปุ๊บ อาบน้ำ เอ่อ กินกาแฟ อย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วก็ออกไปออกกำลังกาย แล้วแต่วัน ส่วนใหญ่ก็อาทิตย์ละประมาณ 3-4 วัน อย่างเงี้ยค่ะ ก็หลังจากนั้นสัก 9 โมงก็จะเข้ามาทำงานแล้ว อะ เป็นงานออนไลน์ เงี้ยค่ะ ก็ทำไปได้สักพักหนึ่ง เอ่อ ประมาณเที่ยง อย่างเงี้ยนะคะ ก็จะมีการพักทานข้าวเที่ยงแล้วก็ชงกาแฟอีกรอบหนึ่ง แล้วก็เล่นกับสัตว์เลี้ยงของเรา แล้วก็มีการเช็ก เอ่อ พวกโซเชียลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก Instagram TikTok อะไรเงี้ยค่ะ ก็เล่นเพลิน ๆ <chuckles> บางทีก็พัก 2 ชั่วโมงอะค่ะ ด้วยความที่แบบงานเราไม่ได้ฟิกซ์ อะไรอย่างงี้ หลังจากนั้นเราก็กลับมาทำงานต่ออะค่ะ ประมาณน่าจะช่วงบ่ายโมงครึ่ง บ่าย สอง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทำไปจนถึง 5 โมงถึง 6 โมงเย็น แล้วก็อาจจะทำงานบ้านนิดหน่อยเป็นการพักอะนะคะ แล้วก็ทานข้าว พูดคุยกับสามี อ่า อาบน้ำ ทำกิจกรรม เอ่อ พับพุงพับผ้า ไร เงี้ยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นสักประมาณ 3-4 ทุ่ม เงี้ย เราก็จะกลับมาทำอีกรอบหนึ่ง เออ ก็ประมาณนี้ค่ะกิจวัตรประจำวัน ถ้าเกิดไม่ได้แบบพักผ่อน อะไรงี้นะคะ ที่แบบว่า อือ ช่วงเนี้ยค่ะ เออ ใช่
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ โอ้โฮ แต่ว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ย ก็ถือว่าตาร่ะ ตารางเวลาคุณค่อนข้างแน่นนะคะ แล้วก็ดู คือ คือใช่ มีความยืดหยุ่นก็จริง เนื่องจากว่าเป็นงาน งานที่ทำเป็นแบบ Freelance คุณสามารถที่จะ อ่า ปรับ เปลี่ยนเวลาได้นะคะ แต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ย ก็มีการทำงานมาตลอดทั้งวัน อาจจะมีการหยุดพักบ้าง แต่ว่าก็ ก็ได้มีการทำเรื่อย ๆ แล้วก็มี รวมไปถึงงานบ้านด้วยนะคะ ทีเนี้ยค่ะเลยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่า เอ่อ อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่า มันทำให้คุณแบบ เออ อาจจะแบบ ต้องการที่จะขยันมากกว่านี้ หรือว่าอาจจะแบบ เออ เมะ ม อยาก อยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะค่ะ
ใช่ ใช่เลยค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ จริง ๆ อันนั้นคือเป็น routine หลักค่ะ แต่ว่ามันมีช่วงที่แบบอยู่ ๆ เขาเรียกว่า มันหมด passion อะนะคะ แบบไม่อยากทำอะไรเลย อาจจะเพราะว่ามีปัญหากับ เอ่อ ทางสามีด้วย เราก็เลยปลีกตัว อย่างที่บอกอะค่ะว่า เราเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัด แล้วก็ไปอยู่แบบ โอ้โฮ หลายอาทิตย์เลยค่ะ แล้วก็แบกคอมไปด้วย อยากจะทำงาน แต่พอเราได้ไปพักแล้วเนี่ย จากคนที่เคยทำงานมาตลอด เงี้ย เราก็พักไปเลยค่ะ แบบเกือบเดือนนะคะ เราไม่เข้ามาทำเลย ก็คือหายไปเลยจากสารบบ ใช่ แล้วทีเนี้ย พอจะกลับมาเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือน เหมือนเราขี้เกียจแล้วค่ะ เพราะว่าเราพักไปเยอะแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ใช่ จะ อยากจะกลับมา routine เดิม ที่แบบว่า เราทำงานเป็นระบบ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยน เขาเรียกว่าอะไรอะ มีการจัดการชีวิตที่ดี แต่น่า น่าจะเป็นเพราะว่า ในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะคะ เพราะว่ามัน เบิร์นเอาต์ แล้วมันก็ไม่อยากจะทำอะไรแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอจะมีวิธีในการทำให้เราเนี่ยมีไฟ กลับมาทำอะไรที่แบบว่า เอ่อ เป็น routine เหมือนเดิม หรือว่าสามารถที่จะทำให้แต่ละวันเนี่ย มันเป็นก้าวเล็ก ๆ ที่ดีขึ้นได้บ้างไหมอะคะ?
อึ อืม อื้อฮือ ค่ะ อืม <smacks lips> ค่ะ อือ อืม อือฮึ อ่า ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่า เข้าใจนะคะ เข้าใจ อ่า สถานการณ์ของคุณ แล้วก็เข้าใจเลยว่า เอ่อ ทำไมถึง อ่า คุณถึงต้องการที่จะอยากแบบ เออ กลับมาแล้วก็กลับมาสู่ อ่า กิจวัตรประจำวันที่เคยทำมาก่อน เพราะว่า เอ่อ คุณก็เคยเป็นคนที่ขยันขันแข็ง ก็อย่างที่ เอ่อ กิจวัตรที่คุณ ร เล่ามาให้เราฟังอะ คือแบบ โอ้โฮ ได้ทำงานมาตลอดทั้งวันนะคะ แต่ว่าก่อนอื่นอยากจะบอกว่า อ่า การที่คุณหยุดพักนะคะ เป็นเดือน หรืออะไรก็ตามเนี่ย เออ ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดอะไรนะคะ บางครั้งแล้วเนี่ย อ่า ร่างกายของเรา จิตใจของเราอะก็อาจจะปรับ บอก บอกเราเลยอะ โดยตรงเลยว่า เนี่ยเธอควรจะพักสักนิดหนึ่งนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือ คืออยากให้ยอมรับกง ตรงนี้ว่า สิ่งที่คุณทำไปแล้วอะไม่ได้ผิดเลย แล้วก็เป็นการดี เพราะว่าร่างกายเราอะค่ะ ก็ไม่ใช่หุ่นยนต์เนาะ บางทีแล้วอะถ้าเราเหนื่อย เหนื่อยกาย หรือว่าเหนื่อยใจอย่างที่คุณเล่าให้ฟัง เอ่อ อาจจะมีปัญหาบ้างกับคุณสามีน่ะค่ะ ก็พักผ่อนเถอะค่ะ เต็มที่เลยค่ะ แล้วก็อย่างที่คุณบอกเลย คือตอนเนี้ยแสดงว่าคุณน่ะ ก็เต็มที่แล้ว คุณถึงเริ่มรู้สึกว่า อืม ตอนเนี้ยนะเราอะพร้อมแล้วล่ะที่จะกลับมาให้เหมือนเดิม แต่แน่นอนค่ะ การที่เราหยุดไปนาน ๆ ร่างกาย สมองเราไม่ได้แบบเคลื่อนไหวแบบบ่อย ๆ ใช่ไหมคะ มันก็จะต้องมีแบบว่ามีสิ่งกระตุ้นบ้าง ตรงเนี้ยนะคะ ก็อยากจะเริ่มแนะนำเป็นแบบเล็ก ๆ อย่างงี้เลยค่ะ ก็คือเหมือนว่า เอ่อ พยายามที่จะ เอ่อ ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง แล้วก็จดรายการมาก่อนนะคะ เหมือนว่า เออ วันเนี้ย วันแรกที่เราจะค่อย ๆ เริ่มกลับมาเข้าสู่สารบบ อ่า การทำงาน อาจจะเริ่มจากงานฟรีแลนซ์งานแรกนะคะ แล้วก็ค่อย ๆ ค่อย ๆ ไปทีละอย่างนะคะ เพราะว่าถ้าเราแบบจับหลาย หลายงาน หรือว่าทำหลายอย่างพร้อมกัน มันอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบว่า เอ่อ หักโหมเกินไป แล้วการที่เราพึ่ง พึ่งหยุดมา แล้วก็จะมาหักโหมเลยเนี่ย มันอาจจะทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่า เอ๊ย รับไม่ไหว แล้วมันก็จะแบบท้อ แล้วก็จะแบบทำให้เรารู้สึกว่า เออ ขี้เกียจ แต่จริง ๆ ไม่ใช่ค่ะ มันเป็นการแบบว่าต่อต้านนะว่า แบบ อุ๊ย อะไรเนี่ยมัน มันถาโถมมาเยอะขนาดนี้นะคะ ก็ เอ่อ จะเป็นคำแนะนำที่ให้ความยืดหยุ่นกับตัวเองด้วย เริ่มเลยค่ะเริ่มได้ แต่ว่าทีละนิด มีการจด อ่า รายการ อ่า หมายถึงว่า รายการที่เราอยากจะทำนะคะ งานช่วงเช้าเนี่ยเราอยากจะทำสักเท่าใร สักกี่งานนะคะ แล้วช่วงบ่ายสักเท่าไร แต่ก็อย่าลืมระหว่างวัน ให้ช่วงเวลาในการพักผ่อนกับตัวเองด้วย อย่างเงี้ยอะค่ะ ไม่ทราบพอที่จะลองทำได้ไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อือ ใช่ อ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ อือ ใช่ จริงด้วย อือ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อืม เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะ ฟังดูแล้วก็น่าจะทำได้ไม่ยากนะคะ ที่คุณบอกว่า ให้ลองทำการ เอ่อ จดตาราง หรือว่าให้ ให้มีการจัดระบบตัวเองว่า ต้องทำอะไรบ้าง? เหมือนคล้าย ๆ เดิม แต่ว่าก็ให้เวลาพักบ้าง อย่าหักโหม ยิ่งแบบกลับมาทำอะไรเก่า ๆ แบบเป็น Routine เหมือนเดิมเนี่ย แล้วทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะในเรื่องของนิสัยใหม่ ๆ เนาะ คือเราอะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องเยอะ มันทำให้ เขาเรียกว่า Mindset อะค่ะมัน มันเปลี่ยนเนาะ จากที่เป็นคนที่มองโลกสดใส มันก็ ช่วงหลัง ๆ มันก็จะหม่น ๆ หน่อย ค่ะ <chuckles> หมายถึงว่า เราอะเห็นคนอื่นที่แบบเหมือนชอบฟัง Podcast อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเห็นเพื่อน ๆ เขา เขาสดใสอะ แบบคิดบวก แบบว่าปล่อยวาง อะไรอย่างเงี้ย แต่เรารู้สึกว่า เรามัน มันยังมีความแบกอะไรหลาย ๆ อย่าง ทำให้เราเนี่ยมี มีความทุกข์อะค่ะ ลักษณะก็คล้าย ๆ ว่า เหมือนคนอมทุกข์ไม่ยอมปล่อยวาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีต เรื่องนู่นนี่นั่นเก็บมาคิดรวมกัน จริง ๆ ก็อยากจะเปลี่ยนนิสัยใหม่ของตัวเองอะค่ะ ให้เป็นคนที่แบบ คิดบวก เอ่อ ปล่อยวาง ไม่ ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่เก็บอะไรที่ไม่ดี หมายถึงว่า ให้มีเอเนอร์จีที่ดีกว่าเดิมอะค่ะ พอจะมีทางหรือว่าแนะ เอ่อ มีการแนะนำแนวทางยังไงบ้างไหมคะ? ในเรื่องนี้
อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ได้เลยค่ะ ก็เข้าใจค่ะ อันดับแรกเนี่ยแน่นอนค่ะ คือคุณกับเพื่อนก็อาจจะอยู่ในคนละสถานการณ์กันนะคะ อย่างตอนนี้ อย่างที่คุณบอก คุณเพิ่งก้าวออกมา อ่า จากสถานการณ์ที่ อ่า มีปัญหากับคุณแฟนนะคะ คุณสามี ก็แล้วแต่ แต่คือคุณก็ยังจะมีแบบเรื่องที่ยังค้างคาใจอยู่ตรงเนี้ยแน่นอน ก็ไม่แปลกค่ะ อยากให้คุณยอมรับว่า การที่คุณรู้สึกแบบนี้อาจจะขุ่นมัวมั่ง อาจจะไม่ได้แบบว่า โอ้โฮ แบบโลกเนี้ยสดใสพลังงานบวกเนี้ยเต็ม คือไม่แปลกเลย ถ้า ถ้าคุณตอนนี้คุณมีพลังงานบวกเต็มเนี่ยอาจจะมีความแบบว่า เอ๊ะ! แปลกไปหรือเปล่า? เพราะว่าคุณพึ่ง พึ่ง เอ่อ มีปัญหามากับคุณแฟนใช่ไหมคะ ตรงเนี้ยอยากให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น พอยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว คือเราเป็นคนทั่วไป เราก็มีความรู้สึกโกรธ เสียใจ เศร้าได้นะคะ ก็ไม่อยากให้ อ่า เขาเรียกว่าอะไร อ่า ใจร้ายกับตัวเอง คือเราจะเป็นแบบนี้บ้าง ไม่เป็นไรค่ะ ก็ เราก็เป็นคนธรรมดา แต่ว่าเป็นสิ่งดีที่คุณอยากจะปรับเปลี่ยน อ่า ก็ คำแนะนำที่อยากจะให้ก็คือเหมือนที่คุณพูดเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ คุณเห็นเพื่อนคุณฟัง Podcast ใช่ไหมคะ บางทีก็อาจจะไปขอคำแนะนำจากเพื่อนก็ได้ "เออ ๆ เธอ ฟัง Podcast อะไรกันเหรอ? ไหนลอง อ่า มีอะไรแบ่งปันดี ๆ มาให้ฟังบ้างไหม?" บางทีการที่เราได้ฟังคำ อ่า หนุนใจ คำให้กำลังใจดี ๆ หรือข้อคิดดี ๆ อะค่ะ เวลาเราฟังสิ่งที่ดี ๆ นะคะ เราก็จะได้รับ อ่า เขาเรียกว่า ข้อมูลดี พลังงานบวกเนี่ยค่ะ มันก็จะช่วยส่งเสริมให้เราแบบว่ามีพลังงานบวกตามไปด้วย แล้วนอกเหนือจากนี้นะคะ อีกคำแนะนำหนึ่ง อาจจะพาตัวเองออกไปเหมือน เหมือนเคลื่อนไหวร่างกาย มีการออกกำลังกาย มีการเดินในตอนเช้า รับแสงอาทิตย์ อย่างเงี้ยค่ะ คือ คือเราจะได้แบบว่า เขาเรียกว่า จิตใจเราจะได้แบบว่าไม่ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดเรื่องเดิม ๆ ในอดีต แต่ว่าให้หันมา อ่า ให้ความสนใจกับตัวเอง กับสุขภาพของตัวเอง ทั้ง สุขภาพร่างกายและจิตใจ แบบเนี้ยนะคะ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม เห็นด้วยเลยค่ะ จากที่ฟังมาที่คุณบอกว่า ให้เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แบบว่ามีพลังงานดี ๆ หรือว่าฟังพอดแคสต์ หรือว่า อยู่ข้าง ๆ คนคิดบวก หรือว่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันเป็นพลัง พลังงานบวกอะนะคะ จริง ๆ ก็เคยอ่านมาเหมือนกันนะคะว่า การที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเนี่ย มันก็ทำให้เรากลายเป็นคนแบบนั้น อันนี้ก็น่าจะใช้ได้ค่ะ แล้วก็เรื่องที่คุณบอกว่า ให้ ออกกำลังกาย อย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่า น่าจะดีนะคะ เพราะว่าแต่ก่อนที่เราออกกำลังกายเป็น ประจำเนี่ย ก็ทำให้เรา ม ไม่ได้มีเวลาในการคิดเรื่องต่าง ๆ วนไปวนมา เพราะว่าเหมือนร่างกายมันได้ขยับจริง ๆ อะค่ะ ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลย ก็อาจจะต้องกลับมาออกอีกครั้งหนึ่ง ยังไงก็เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะลองไปทำดู น่า น่าจะใช้ได้ค่ะ เออ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วการออกกำลังกาย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ เหมือนเป็นการ คือแสดงให้เห็นว่าเรารักตัวเองอะค่ะ คือพอเราไปออกกำลังกายปุ๊บเนี่ย แน่นอนเราจะเห็นผลดีที่ตามมา ร่างกายสดใสแบบ เอ่อ มีกำลัง มีเรี่ยวแรง หุ่นเหิ่นอะไรก็ดีขึ้น แล้วเราก็รู้สึกว่า โอ้โฮ! การที่เราได้ดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นการรักตัวเอง แล้วก็เป็นการส่งพลังงานดี ๆ กลับเข้ามาให้ตัวเองเนี่ย ก็ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ยังไงเราก็เอาใจช่วย แล้วก็เชื่อว่าคุณน่ะค่ะจะสามารถสร้าง อ่า ก้าวเล็ก ๆ กลับมาขยันให้เหมือนเดิมได้ แล้วก็กลับมาคิดบวกได้เหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
อืม ได้เลยค่ะ วันนี้เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์มาก ๆ เลย สวัสดีค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ